Ừm, nếu như có một cơ hội á, để cho mà bạn phát triển cái nghề nghiệp ừm, nghề nghiệp của mình á, thì không biết á là bạn sẽ đưa ra lựa chọn á là mình phải hy sinh cho thời gian và gia đình nè, hay là mình lựa chọn con việc vậy bạn?
Ừm. Ờ, để c ưm, câu hỏi của bạn có nghĩa là cân bằng giữa gia đình và công việc, đúng hông? Ờ, đối với mình, mình là một người rất là quan trọng, à, đặt gia đình lên trên hết á, nên là chắc chắn là mình sẽ ưu tiên là gia đình của mình trước.
Ừm. Ừm, bạn chọn gia đình ha.
Ừm. Ừm. À, mình là một người ừ, bạn có thể đặt câu hỏi, bạn có thể đặt câu hỏi cho mình nha.
Để rơi ra chứ được ờ, bạn nói đi. Ừm, OK. Mình muốn hỏi thêm là, như như bạn vừa mới nói là bạn sẽ ưu tiên cho chọn cái gia đình trước á, thì mình nghĩ chắc bạn là một người giàu tình cảm nè đối với gia đình, đúng hông? Ừm, vậy có khi nào á là bạn phải thường là phải suy nghĩ á để đưa ra cái quyết định này, ừm, nó khó khăn với bạn hông bạn?
Ừm. À, thật ra thì cũng không khó khăn đâu bởi vì mình là một người theo chủ nghĩa Work life balance á. Tức là mình sẽ luôn cố gắng cân bằng giữa cái công việc và cái cuộc sống và gia đình cá nhân của mình, nên là, à, đối với mình á thì trước đây mình cũng đã từng làm ở một cái công ty mà, à, công việc nó khá là nhiều và cũng hay phải làm ngoài giờ cũng như là làm vào thứ bảy, chủ nhật á.
Thì ra là cái công việc đợt lúc trước bạn làm á là nó mất rất là nhiều thời gian, đúng hông? Và bạn sẽ không có thời gian để dành cho gia đình ha? Ừm, mình thấy á nà cái công việc á thì thật sự là ai cũng cần nè, vì á có công việc thì mình mới có kinh tế. Còn nếu như bạn lựa chọn á là ở gia đình á, thì bạn có nghĩ là cái phần kinh tế của mình ấy, nó có bị giảm dần hay là có thay đổi gì nhiều không vậy bạn?
Ừm. Đúng rồi. Ờ, thật ra thì mình không nghĩ là việc, ờ, c lựa công việc là là lựa gia đình là sẽ bị ảnh hưởng kinh tế đâu, bởi vì mình vẫn đi làm mà mình đâu có nghỉ hẳn đâu. Ờ, đối với cái những cái công ừm, ở công ty cũ của mình thì hay phải làm ngoài giờ á, thì mình cũng đã có, à, đặt ra một cái ranh giới là mình chỉ cố gắng, a, hỗ trợ công việc cho tới 7:30 tối thôi. Sau 7:30 là mình sẽ, ơ, không có hỗ trợ được, tại vì mình cần dành cái thời gian đó cho ba mẹ của mình cũng như là cho em gái nhỏ của mình á.
Ừ, đúng ha. Ừm, ừm, vậy bạn cho mình hỏi thêm á. Cái việc mà bạn á, à, làm thêm giờ như vậy á, thì họ no có tính lương cho bạn hay không? Và họ là có, ưm, phát cho bạn thêm một phần suất ăn nào hay không vậy bạn?
Ừm. À! Ừm, đương nhiên là không rồi bạn. À, công việc à, người sếp của mình lúc trước là một người sếp cũng khá là độc đoán và, à, toxic á, tức là một người độc hại á. Thì, à, chị ấy cũng hay muốn nhân viên phải, a, giống như kiểu là, phải làm thêm, ờ, tại vì tính cách của chị ấy chỉ thích như vậy nên chị ấy muốn nhân viên của chị ấy cũng phải như vậy luôn và nhiều khi thứ Bảy, Chủ nhật mình cũng phải làm. Ờ, thì mình đã thường là- như mình có chia sẻ đó- mình thường đặt ra ranh giới, cũng như là mình cũng có nói với sếp mình là, ờ, thứ Bảy, Chủ nhật thì mình sẽ cố gắng chỉ hỗ trợ 2-3 tiếng thôi, chứ mình hông có làm cả ngày hay là làm luôn cả hai ngày cuối tuần đâu.
Wow! Ừm. Ừ, thật sự rất là đồng cảm với bạn khi mà có cái một người sếp, ơ, độc tài, độc đoán ha. Ừm, làm mà một tuần á, làm hết mà không có thời gian mình nghỉ á thì thật sự rất là mệt luôn nè. Vậy bạn có khi nào á là bạn, ngư bằng là, bạn cố vấn với, gọi là, sếp mình chưa? Kiểu như là bạn hỏi về cái lý do vì sao á là không có được thời gian cố định á bạn.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Đối với sếp mình thì mình nghĩ đó là một phần tính cách của chị ấy rồi. Chị ấy là một người, à, có cái tính cách như vậy, chị ấy à, đối với mình thì mình không có ý kiến hay là có một bất kỳ một cái bình luận nào về những người mà người ta thích chọn công việc hơn gia đình, ờ, vì nhiều lý do. Ví dụ như có nhiều người người ta nói là người ta muốn, a, lên chức, người ta có nhiều người người ta nói người ta muốn lên lương, người ta muốn leo cao trong sự nghiệp. Nhưng mà đối với mình thì mình luôn quan niệm là gia đình của mình là quan trọng nhất, ờ, nên là mình, ờ, dù có đi làm bận rộn như thế nào chăng nữa thì mình phải luôn dành một cái thời gian nhỏ trong ngày cho gia đình của mình.
Ừm. Ừm. Đối với mà a, đối với bạn ấy, thấy làm với cái việc mà làm chung với một người sếp á, họ chỉ muốn là, à, nâng, gọi là, nâng lương nâng cao lên cái, gọi, chức vụ của họ nè, ừm, kèm theo là lương nữa, mà họ không có nghĩ là đến cái điểm của, ưm, đồng nghiệp á, cũng như là những cấp dứ thì ừm, thì bạn nghĩ là thật sự cái người cấp trên đó, họ thật sự có tốt không bạn? Và đôi khi bạn gặp khó khăn ấy, thì cái người cấp trên đó có sẵn sàng có đứng ra giúp đỡ bạn không?
Ừm. Đúng rồi, cấp dưới của mình, đúng hông? Ừm. À! Ừm. Ờ, đối với mình thì mình cũng hông dám bình luận là chị ấy tốt hay không, nhưng mà, ờ, mình cảm thấy là cái môi trường làm việc ấy nó không có phù hợp với mình. Thì, à, đã có một cái thời điểm là về sau này là thật ra là hiện tại bây giờ mình đã nghĩ công ty đó rồi, mình đã sang công ty mới rồi. Thì, à, đối với mình á thì công việc của mình nó như là phải cả làm ngoài giờ thì mình vẫn luôn cố gắng, lúc trước á là mình vẫn luôn cố gắng là, à, dành một cái thời gian nhỏ vào cuối ngày để ăn cơm với ba mẹ, hỏi thăm ba mẹ, cũng như là quan tâm đến em gái nhỏ của mình. Đúng rồi, tại vì em gái nhỏ của mình nó đang học cấp 3 á, một cái lứa tuổi nó cũng có rất là nhiều cái sự tâm thay đổi về tâm sinh lý và nó rất là cần cái sự quan tâm, cái sự, ờ, hỏi han từ những người thân trong gia đình đó. Ừm.
Ờ, gắn kết tình cảm ha. Ừm. Ừm. Ừm. Có được chị gái thì đơn nhiên là các em nào á cũng mong là chị gái mình chia sẻ, hoặc là san sẻ với mình trong việc học nè hoặc là những cái lời khuyên hông bạn? Ừm, nhưng mà mình không biết là qua cái môi trường mới như vậy á, thì bạn thấy là cái công việc nè, hoặc là cái cấp trên á, thì cái môi trường đó nó có làm cho bạn khá hơn so với những cái công việc cũ bạn vừa nghỉ hay không vậy?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, đương nhiên rồi. Ờ, như mình có chia sẻ đó, tức là mình luôn thấy là mình thật ra cái ngày một ngày của mình nó quành quá nhiều thời gian công ty. Mình cảm giác như là mình gặp các đồng nghiệp với sếp còn nhiều hơn gặp ba mẹ của mình nữa. Kiểu sáng mình đã phải ra khỏi nh đúng rồi, sáng mình đã phải ra khỏi nhà, tối nhiều khi mình về á là cũng đã muộn rồi, nên mình nghĩ là chỉ có vài tiếng ít ỏi cho gia đình thôi, thì mình phải luôn trân quý và, ờ, dành thời gian nhiều hơn. Thì cái công ty mới của mình thì anh sếp mới anh ấy là một người khá là tôn trọng không gian riêng tư của mỗi người, ngoài giờ làm thì anh ấy sẽ không có, ờ, liên hệ công việc.
Ừm, thời gian quá nhiều. À, gặp được cái người sếp khá là tốt ha. Ừm, vậy bạn cho mình nó biết thêm á là nếu như cái thời gian của bạn á đã dành rất là nhiều về cái công việc á, vậy á, gia đình như là cha mẹ bạn nè, ừm, họ thật sự là rất là thông cảm cho bạn hay không? khi mà bạn cứ là tập trung vào công việc á mà quên lãng đi họ đó bạn?
Ừm. Ừm. Ừm. À, thật ra thì ba mẹ mình thì luôn thông cảm cho công việc của mình. Ngày trước lúc mà mình còn làm ở công ty mà phải hay là phải làm ngoài giờ thì, à, ba mẹ của mình, à, luôn thấu hiểu. Và ngoài ra như ngoài những cái như là phải làm ngoài giờ ở bên công ty đó cũng hay có một tình trạng là mọi người hay rủ rê nhau đi ăn uống sau giờ làm nữa đó bạn.
Ừm, ba mẹ thật tuyệt vời quá nha! Ừm, nếu như mà được có cơ hội á để cho bạn đưa ra một cái lựa chọn á, thì bạn có đưa ra cái lựa chọn là mình sẽ nghỉ công ty cũ hông? Hay là mình, à, vẫn, a, coi như là, vẫn thấy cảm thấy tiếc nuối khi mình nghĩ công ty cũ á bạn?
Ừm. Ừm, thật ra mình không tiếc nuối gì hết á, tại vì như mình có chia sẻ đó, ờ, công ty đó không có phù hợp với mình, ờ, về cái phong cách cũng như là cái định hướng sống. Ờ, mình cảm thấy mình rất là may mắn, nghĩa là mình đã sang công ty mới và gặp được một người sếp mà mình thấy là phù hợp với mình, cũng như là một người sếp tâm lý hơn. Thì, ờ, ờ, có một cái câu chuyện ngày đó là lúc mà mình còn làm ở công ty cũ á, thì, à, mẹ của mình á bị ốm.
Ừm, ừm. Ừm, bạn chia sẻ mình nghe.
Ừm, tức là thời gian đó thì mẹ mình bị ốm phải vào viện, thì thời gian đó thì công ty cũng có khá là nhiều việc, ờ, có nhiều cái dự án á. Nên là mình mình có xin là mình hông có xin nghỉ phép hẳn, mà mình xin là được làm ở nhà để mình có thể vừa chăm sóc cho mẹ mình, mà mình vừa có thể, ờ, hoàn thành công việc. Thật ra nói làm ở nhà chứ là mình lên bệnh viện mình làm á để mình có thể vừa ở trên bệnh viện coi mẹ mình vừa hoàn thành công việc, nhưng mà cái chị sếp của mình á chị ấy hông có đồng ý.
Ừm. À, là một người sếp không có nghĩa là không nghĩ việc cho bạn.
Ừm. Ừm, thì à tức là chị ấy cũng, a, thiếu đi cái phần thông cảm cho nhân viên cấp dưới á, thì bắt buộc cái thời gian đó chính bản thân của mình đã phải xin nghỉ phép, và khi mà phép của mình hết rồi á là mình phải chuyển sang là nghỉ không có ăn lương. Tại vì mình mình luôn quan niệm rằng là, ừm, gia đình của mình thì thật sự nó cũng neo người, hông có nhiều người, ờ, và mẹ của mình thì ốm nên là mình nghĩ bản thân mình phải chính là người, ờ, chăm sóc và ở bên mẹ lúc đó, nên là mình chấp nhận nghĩ làm không ăn lương.
Ừm, họ không hiểu thiệt. Ừm. Ừm, thật sự mình nghe bạn kể á thì mình thấy là bạn là một người con hiếu thảo nè. Ờ, lựa chọn á về cái gia đình khá là đúng với bạn luôn vì cái công việc á mình không có chỗ này á thì mình xin chỗ khác vẫn được nè, nhưng mà còn gia đình á thì mình chỉ có một mà thôi. Ừm, cho mình hỏi thêm á, là cái vấn đề á, như là trong cái công việc như bạn vừa chia sẻ là công ty cũ á là làm toàn làm thêm thời gian nè, và cảm thấy áp lực không phù hợp với bạn và còn gặp thêm một người sếp không thông cảm với bạn nè, họ hay độc đoán nữa. Còn đối với công ty mới thì, à, bạn sẽ được một người sếp ân cần và có lẽ thông cảm cho bạn mỗi lúc. Vậy có trường hợp nào á là bạn, kiểu như là, bạn làm sai, hoặc là không đúng ý với sếp mới của bạn á, thì lúc đó sếp của bạn nó sẽ phản ứng như thế nào ha bạn ha?
Ừm. Ừm, ừm. Đúng rồi đó. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ, thật ra thì, ở, trong công việc thì những cái, ưm, cái sự hiểu lầm hay là chưa hiểu ý nhau nó luôn có. Thì, ờ, thật ra thì mình vẫn là một người mình l vẫn rất là cố gắng, cầu tiến và lắng nghe nên là nếu mà mình có sai sót gì thì mình cũng luôn, ờ, nhờ sếp, ơ, hướng dẫn cho mình, cũng như là, ờ, mình xem xét lại xem là mình sẽ cố gắng tránh xảy ra những cái trường hợp như vậy trong tương lai. Ngoài ra á là ở công ty mới của mình thật ra nói là <tsk> bạn sẽ không bao giờ có thể kiểm soát 100% công việc của mình, đúng hông? Thì đương nhiên âu lâu lâu cũng có phát sinh những cái việc phải làm thêm ngoài giờ hoặc là những cái bữa ăn uống ở công ty, nhưng mà như mình chia sẻ á, ừm, làm giờ thêm thì mình cũng chỉ hỗ trợ theo cái giới hạn mà mình đã đặt ra, còn ăn uống ở công ty á thì mình rất là chọn lọc, không phải cái bữa tiệc công ty nào mình cũng tham gia.
Ừm. Ừm. Ừm, mình thấy khá là hay đó. Nhưng mà mình không biết á cái việc mà bạn đưa ra cái quyết định, a, để mà x nghĩ cái công việc cũ sang công việc mới á, thì nó có ảnh hưởng gì, ờ, so với là lúc bạn chưa nghỉ công việc cũ không? Kiểu như là lương nè, hoặc là bạn bè đó, ừm, nghỉ công v ty cũ rồi á, có xa cách bạn hay không?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. À, thật ra là mình thấy mọi việc nó rất là bình thường bởi vì đối với mình mình luôn giữ một cái mối quan hệ, ờ, ờ, có khoảng cách với đồng nghiệp, cũng như là mình luôn xem những người đồng nghiệp và sếp là những người ở trên công việc thôi. Ờ, mình hạn chế, ơ, giao du với họ ngoài công việc lắm, nên là cái việc đổi việc của mình thì mình thấy nó rất là bình thường. Ngoài ra thì à
Ừm, mối quan hệ bình thường. À, không phải là một người bạn thân thiết ha.
Đúng rồi, à, mình không có nhu cầu hay là xu hướng kết bạn với đồng nghiệp. Đối với mình, ờ, tại sao người ta có chữ đồng nghiệp bởi vì họ chỉ là đồng nghiệp thôi, họ không phải là bạn bè của mình.
<chuckles> Ừm.
Ừm. À, ngoài ra thì, à, à, những cái bữa về công ty thì mình luôn cố gắng để mà chọn lọc, như kiểu là mình cảm thấy những cái bữa tiệc nào mà mình cần thiết tham gia thì mình sẽ tham gia. Ờ, ngoài ra thì, à, mình sẽ cố gắng, a, tham gia nhưng mà mình sẽ xin phép là rút về sớm, hoặc là mình từ chối tham gia luôn. Ví dụ như mình có thể đến mà mình nói với mọi người là tầm 8:30 hoặc 9:00 là mình phải về rồi. Mình muốn về với lại gia đình của mình, ờ, mình hông có muốn ở cái bữa tiệc ấy quá trễ, hoặc là quá lâu á.
Vậy Ừm. Ừm, bạn cũng sẽ tham gia những cái buổi tiệc của các công ty cũ, cũng như gặp x gỡ những cái bạn bè cũ, đúng hông? Vậy bạn cho mình hỏi khi mà tham gia như những buổi tiệc vậy đó, thì cái, a, ừm, gọi là, tình cảm của bạn lúc là gặp lại bạn cũ thì sẽ như thế nào? Có có nghĩa là muốn nói chuyện với họ nhiều hay không? Hay là cảm thấy là xa lạ vậy bạn?
Ừm. À. Ừm. À, bạn ơi! À, ờ, mình đính chính lại, tức là mình những cái bữa tiệc là những bữa tiệc công ty mà hiện tại mình đang làm, tức là các công ty á ừ, tức là các công ty thì luôn luôn là thỉnh thoảng vẫn có những cái bữa tiệc, ờ, giữa nhân viên và các sếp này kia với nhau và lãnh đạo, đúng hông? Thì mình mình ý của mình là mình luôn cố gắng tham gia, nhưng mình tham gia có chọn lọc và nếu mà bữa tiệc nào mình chọn tham gia á thì mình cũng không có ở lại quá lâu mà mình sẽ, ưm, thông báo với mọi người là, ừ, mình chỉ tham gia tầm 8:30-9:00 là mình sẽ về để, a, giống như là mình cũng cố gắng kết nối với mọi người với lại hòa nhập để tránh để người ta nói mình là, ừ, cái n bữa tiệc nào mình cũng không tham gia thì nó cũng kỳ.
Là công ty mới. Ừm. À, là bạn ph lựa chọn những cái buổi tiệc tại công ty mới của mình nè, nhưng mà phải đưa ra cái thời gian cố định. Ừm, dù rằng á là bạn đang rất là cố gắng để mà kết nối những cái người bạn, những cái đồng nghiệp trong công ty, đúng hông bạn? Ừm, vậy có khi nào á là do cái sự mà bạn xin về sớm như vậy á thì sẽ làm cho mọi người mất cái cuộc vui hay không?
Ừm. Ừm. À, mình nghĩ là không đâu, tại vì thật ra thì ng người ta có câu thiếu mợ chợ vẫn đông mà. Ờ, mình về nhưng mà vẫn còn những đồng nghiệp khác mà, với lại là mình mọi người cũng thông cảm, tức là ở công ty mới mọi người cũng có biết được là mình ở nhà có ba mẹ lớn tuổi. Nên là mình cũng luôn muốn là dành thời gian về với ba mẹ, cũng như là với gia đình. Những cái mối quan hệ trong gia đình của mình á, ví dụ như hai bên họ nội họ ngoại á, thì mình cũng có những cái bữa là như bạn biết người Việt Nam mình hay có những bữa tiệc như là tiệc, ừm, tân gia, ờ, tiệc thôi nôi, ờ, tiệc tất niên, thì mình luôn <chuckles> đúng rồi. Mình, ờ, có những hôm mình đi làm về trễ, dù khi mình đến á là <laughs> tiệc cũng xong rồi. Nhưng mà mình vẫn luôn cố gắng tham gia những cái bữa tiệc của hai bên nội ngoại để, a, gắn kết gia đình với nhau, với lại thỉnh thoảng mới có dịp các thành viên được gặp nhau á.
<laughs> Đúng, đúng, đúng. Ừm. Ừm. Đúng. Rất là Ừm, khá là hay luôn ha! Mình thấy là cái việc mà bạn chọn qua cái công việc mới này khá là ổn so với công ty cũ nè. Và mình thấy được cái sự, gọi là, à, đang cái gắn kết á giữa bạn và các đồng nghiệp mới cũng khá là ổn đó bạn. Vậy bạn có thể nào đưa ra những cái lời khuyên mà dành cho người mới mà đang loay hoay tìm cái công việc mới á? Kiểu như họ cũng áp lực về cái công việc cũ của họ đó và họ cần phải là cân nhắc điều gì khi mà đưa ra lựa chọn không bạn?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. À, đối với mình á, khi mà các bạn, à, loay hoay thì các bạn nên, ờ, tự hỏi chính bản thân mình là các bạn chọn gia đình, cuộc sống, hay các bạn chọn công việc. Nếu các bạn chọn một trong hai thì các bạn sẽ hoặc là cái không mình nghĩ là sẽ hiếm khi nào mà có c một người sẽ có được cả hai lắm, nên các bạn hãy chọn một trong hai và khi mà các bạn chọn rồi thì các bạn, ờ, hãy, ờ, hết mình với nó cũng như là, ờ, dành toàn tâm toàn ý cho nó. Như bản thân của mình thì mình chọn gia đình và như bạn nãy có nói á, đối với mình thì ba mẹ của mình chỉ có một thôi, gia đình của mình chỉ có một thôi, ờ, công ty thì mình có thể đổi công ty khác cũng được, nên là gia đình với mình luôn luôn là ưu tiên quan trọng nhất.
Ừm, mình phải là cân nhắc rất là điều nhiều điều luôn ha bạn ha. Là phải xem là giữa gia đình mình xem là có phải là ít thành viên hay không nè, và cũng phải xem về cái công việc mới của mình á là thật sự nó có phù hợp với mình hay không ha.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 câu chuyện chia sẻ của bạn á để mà giúp cho mình biết được làm như thế nào để cân bằng giữa gia đình và công việc nè. Cảm ơn bạn rất là nhiều nha!
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, mình cũng cảm ơn bạn hôm nay đã có một cái buổi chia sẻ về việc mình cân bằng giữa gia đình và công việc. Hy vọng sẽ có cơ hội trao đổi với bạn ở những lần tới nhé! Chào bạn!
Ừm.